हाँ जी, तो बताइए कि वो उस रोड ट्रिप की कहानी जो आप मतलब सबको सुनाना चाहेंगे वो रोड ट्रिप कहाँ की थी, कौन-सी थी और आपने कब की थी?
बिल्कुल, बिल्कुल, जब रोड ट्रिप की बात आती है ना मतलब मुझे मेरे दिमाग़ में एक बहुत ही एक अच्छी जो मेरी यात्रा थी मुझे याद आती है, हम ना ब बस के अ, तरफ से हम नेपाल गए थे। मतलब हमने एक रोड का रास्ता लिया और मतलब इतना मज़ा आया, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब वहाँ पे एक जब शुरुआत में हमने सुना कि हम नेपाल जाएँगे, जो कि बहुत दूर है और हम नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ से अगर आप नेपाल जाएँगे तो मैं कहता हूँ काफ़ी दूर पड़ता है। तो फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, वो रोड ट्रिप की जो बहुत सी चीज़ें थी, मुझे पसंद आई और नया एक बहुत ही नया अनुभव था, जो कि मतलब मुझे लगता है कि ज़िन्दगी में सभी को करना चाहिए। अगर रोड ट्रिप की मैं बात करूँ बहुत बढ़िया चीज़ है हाँ, श हाँ, बिल्कुल, हम बस में गए थे। हम आप कह लीजिए कोई प 50-60 लोग गए थे पर बहुत मजा आया था। शुरुआत में ज़रूर ऐसे बोरिंग सा लगा पर जैसे-जैसे आप देखे ना सफर जैसे-जैसे बनता है, आपके अनुभव वैसे बनते हैं, किस्से वैसे बनते हैं, कहानियाँ वैसे बनती हैं, हाँ जी।
हुँ, हुँ। अच्छा। अरे व अरे वाह! अच्छा। हुँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, नहीं आप कैसे गए थे आप? अ, किस अच्छा बस से गए थे। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ।
हुँ, हुँ, हुँ, हाँ जी।
हाँ, तो उसमें मतलब 50-60 लोग जैसे गए थे आप लोग, तो अ, मतलब अ, सब आपके दोस्त लोग थे या अजनबी लोग थे भी थे उसमें?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए हाँ, ये सबसे आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मतलब इसके अंदर मेरे प परिवार भी था, मित्र भी थे और अजनबी लोग भी थे। तभी मैं कहता हूँ इस रोड ट्रिप का मेरे लिए बहुत महत्व है क्योंकि उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हमने बहुत अलग-अलग लोगों को जाना, और मुझे याद है कि जब नेपाल जब हम बैठे ही थे मिले थे, अब देखे ना शुरुआत में एक वो जो एक-दूसरे के प्रति जो एक ऑकवर्डनेस जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वो होती है, है ना? पर वही जो लोग हैं जैसे-जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई, वो रोड ट्रिप ख़त्म हुआ, मेरे बहुत बड़े दोस्त बन गए, मैं कहता हूँ कि आज भी मेरे साथ हर जगह जो है वो जुड़े हुए हैं। जी।
अच्छा। अच्छा। अच्छा, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। अच्छा।